Hı hı. <chuckles>
Hani. <laughs> Bu bizim için böyle büyük bir şoktu, hani, "Ne yapıyorsun sen?" diye, hani, mutfağa girdik. Aynen öyle. Hani, tabii, kız şok oldu. Hani, "Nasıl yani? Ne yapıyorum ben şu an?" filan oldu. <chuckles> Ve sonra biz o pilavı tat tattık. Yani, böyle, hani, böyle, şey, ımm, sütlaç yemişsindir eminim. Hani, sütlacın içindeki pilav gibiydi yani. <chuckles> Böyle tadı tuzu olmayan, işte o bütün, hani, aromasını, tuzunu kaybetmiş, hani, lapa bir şeydi yani. O yüzden gerçekten çok farklıydı. Nasıl?
Hakaret sayılabilecek derecede. Hıı. Nasıldı peki tadı? Benim merak ettiğim kısmı o. Soğuk meze gibi mi? Ha, sütlaç. Anladım. Hımm. Anladım. Hımm. Çok ilginç. Mesela Brezilya'da nasıl yapıyorlar pilavı, biliyor musun? Eee kötü değil bence buradaki yön yaptıkları şey. Yani lezzetli oluyor ama ben tabii ki de, hani, Türk'ü Türk, eee, pilavını tercih ediyorum.
Hı hı. Hı hı.
Eee, içine pilavı, eee, pişirirken eee, daha doğrusu öncesinde sarımsak rendeliyorlar.
Hı hı.
Sarımsaklı oluyor sadece, fark o. Yani rengi beyaz olmuyor o yüzden. Biraz daha böyle koyuluyor. Hı hı.
A! Çok ilginç. O zaman yağda mı pişiriyorlar öncesinde? Nasıl yapıyorlar?
İlk başta bir yağda hı şey yapılır ya, eee, pilav geçilir ya.
Hımm. Hı hı.

İspanya, eee, mutfağında en sevdiğin şey ne? Deniz ürünleri falan da güzel, diye Yani yediğin.
Deniz ürünleri çok güzel. Hani, bilmiyorum biliyor musun ama benim favorim, eee, croquetas dedikleri. Eee, böyle, f atıştırmalık ya da, işte, yemek öncesi yenen, işte, hani, başlangıç gibi, işte, böyle, yuvarlak toplar. İşte, eee, dışı çıtır, içi, işte, herhangi bir, işte, krema dolgulu diyeyim. İşte, içinde y bazen tavuk oluyor, bazen deniz ürünü oluyor, bazen, işte, domuz eti oluyor, bazen, emm, ne bileyim, sebze oluyor. Hani, onunla hazırladıkları bir kremayı, işte, eee, bir şeylere buluyorlar ve, işte, kızartıyorlar sonrasında. Hani, eğ eğer <chuckles> el yapımı, hani, böyle, işte, gerçeğini bulup yiyorsan gerçekten çok keyifli oluyor. Sanırım ki benim favorim o.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet, evet, evet, evet, yedim. Başarılı. Kesinlikle. Imm, çok güzel. Eee, İspanya m mutfağında eee, etleri de çok meşhur İspanya'nın. Yani dünyanın en iyi etlerini yapan ülkelerden biri.
Hı hı. Evet, evet. Yani bir Arjantin değil ama <chuckles> yine de güzel bence hani.
Bence Arjantin'in özelliği yani, Brezilya'da yaşıyorum ben de bildiğin gibi, eee, onlar kasaplıkta çok iyiler.
Hı hı. Evet.
Yani etin neresinin nereden çıkartacaklarını çok iyi biliyorlar. Ama İspanya o eti yetiştiriyor atıyorum 10 sene, 15 sene o hayvana bakıyor. <chuckles> Orada öyle bir fark yaratıyor.
Kesinlikle öyle. Evet. Tabii, bölgeye göre de değişiklik gösteriyor. Hani, kuzeydeki, eee, şehirler biraz daha, eee, sanırım o anlamda daha zengin. Et anlamında. Ben güney kısmında yaşıyorum. Burada, işte, deniz ürünleri daha fazla Aynen öyle. Peki senin, eee, var mı öyle kendini yakın hissettiğin bir ülke? Yemek ol hani, kültürü bakımından.
Tabii, İspanya çok büyük. Evet. Hı hı. Deniz ürünleri, evet. Ya, da yemek kültürü bakımından Yunanistan kesinlikle yakın hissettiğim. Ama beni, böyle, hani, en vuran ülke ben Fransız mutfağını bilmiyormuşum yani. Fransa'ya
A, tabii. Doğru. <chuckles> Hımm.
2. gittiğimde yemeye başladım, böyle, hani, farklı şeyler denemeye başladım.
Hı hı. Mesela ne denedin ve çok hoşuna gitti?
Eee tartare çok başarılı bir, eee, yemekti.
İ quiche mi? quiche'ten mi bahsediyorsun tartare derken?

Hadi ya! Yani ben hiç kendim pişirmedim ama, eee, denediğimde, "A, güzelmiş ya bu," dedim, hani, çünkü hiç denemediğim bir tattı. Eee, beni şaşırttı açıkçası. Ben daha böyle daha, ımm, ne derler? Yavan, işte, ımm, "Ben kesin bunu beğenmeyeceğim," diyerek denedim ama özellikle sosu gerçekten çok başarılıydı.
Iıı, tabii, tabii. Hı hı. Evet. I hı. Evet. Evet. Ya, orada, işte, denizi tadıyormuş gibi oluyor, denizin, hani, i deniz tadıyla böyle bence. Ben de çok seviyorum, deniz ürünlerini severim ben.
Evet. Onu ben şeyde hissettim. İlk, hani, ı böyle, b kocaman istiridyeleri e satıyorlar ya böyle, hani, ve onu olduğu gibi istiridyeyi alıp ağzına atıyorsun, hani, hiçbir işlem görmeden. Onda gerçekten dedim ki "Ben şu an denizi yiyorum," hani, o hissi yaşadım gerçekten. <chuckles>
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, limon sadece belki. <chuckles> Evet. Sevdin mi bu arada?
Evet, güzeldi, yani farklıydı benim için. Hani, benim böyle sını kendi sınırlarımı aştığım bir deneyimdi. <chuckles> Ama güzeldi, yani. Hadi ya!
Ben de öyle. He he. Benim için denizden ne çıkarsa yerim, problem yaşamam. Aynen, denizden ne çıkarsa yerim, net.
<chuckles> Çok iyi! He, ben onu, işte, son birkaç yıldır aştım, diye düşünüyorum. Eskiden böyle, hani, deniz ürünlerine karşı çok, eee, uzaktım. Yani çok ön yargılıydım hatta, eee, ama şu an işte hem kendim evde pişiriyorum hem işte dışarıda yiyorum. Bulunduğum bölgenin de etkisi var galiba, çünkü, eee, sonuç olarak
Hı hı. Evet. A! Çok güzel. Hı hı. Nerede bulunuyorsun bu arada, o e şey olarak? Sin Malaga. Va Süper.
Malaga'da. Evet, eee
Ya, muhtemelen, eee, zengindir bayağı diye, tahmin ediyorum. Ben de, eee, Porto'da yaşadım daha önce. Porto, Lizbon.
Evet, evet! Hı hı.
Orada böyle günlük balıkçılardan alınan balıklar ı çok farklı oluyor.
Evet, kesinlikle! Kesinlikle öyle, yani, gözünün önünde pişiriyor.
Türkiye'de de öyle bu arada. Balık, deniz ürünleri çok başarılı diye, düşünüyorum ben. Türk mutfağındaki kalkan vs.
Imm, bence de öyle ama, hani, Türkiye'de sanki ı balık üzerine daha fazla. Hani, böyle deniz ürünlerinden ziyade, işte, eee, ne bileyim öyle çok istiridyeler ya da ne bileyim, işte, eee, kalamarlar E, gerçi kalamar Türkiye'deki insanlar da çok yiyor da. Emm, ne derler? Eee, şü
Hı hı. Çok farklı yiyorlar. Mesela Portekiz'de ben bir kalamar yedim. Eee, hi hiç alakası yoktu resmen!
Evet.

Yani, peki, yerken onun hani soğan, soğan geliyor mu yani hani ağıza?
Yani, güzel bir soğan geliyor. Güzel bir soğan gibi. Hani, böyle.
Hımm. Yani belki farklı bir tür.
Böyle y yaban bir soğan değil de.
Belki farklı bir tür soğan kullanıyorlar.
Olabilir. Belki başka bir şey de yapıyor hani. Atıyorum, bir şeyini çıkartıyordur bizim benim bilmediğim.
Hı hı. Tabii, belki de. Hani, çünkü bir sürü soğan tipi var, hani, aslında.
Eee, hiç yapmadım ama yapmak istiyorum bu arada. Tabii, tabii. Çok, eee, binlerce şo soğan türü olduğuna eminim. <chuckles>
Aynen öyle. Peki, hani, seni böyle şaşırtan bir yemek oldu mu denediğin zaman? "A bu neymiş ya?" Hani ya da işte hiç beklemediğin anda, işte çok kötü beklerken, çok iyi ya da çok iyi beklerken, çok kötü. Hani, var mı öyle bir deneyimin?
Hı hı. Eee, şey, ne o? Eee, bir tane böcek var ya, şey yapan. Eee, solucan. Solucan? Yok, solucan değil.
<chuckles> Salyangoz mu?
Salyangoz, salyangoz. <laughs> Eee.
<chuckles> Evet, burada yiyorlar ve ben, eee, sanırım asla deneyemeyeceğim. <chuckles> Evet.
A, evet, ben, ben Portekiz'de yediğimde beğenmiştim bu arada. Eee, Fra Fransa'daki kötüydü ama.
Gerçekten mi? <chuckles> Hımm. Yani, burada böyle bayağı domatesli sos falan yapıyorlar. Yani bana çok garip geliyor. <chuckles> He. Hani hiç denemedim açıkçası. Bir tek işte şey denedim. Eee, emm, salyangoz değil de böyle, eee, t Şu an, deniz kabuğu gibi böyle küçük küçük şeyler var. Adını şu an bilmiyorum Türkçe. M midye gibi ama, hani, böyle denizde, hani deniz kenarında topladığımız beyaz, eee, hani o şeyler var ya Aynen. Hani onu
Aynen, öyle olunca güzel oluyor bak. Portekiz'de de aynı öyleydi. E ekmeği bana bana, eee, salyangoz keyfi. <laughs> Evet, midyemsi bir şey. Midye. Biliyorum, biliyorum. Onun Türkiye'deki adını bilmiyorum ben. Ben o, midye deyip geçiyorum ben ona genelde. <chuckles>
Hah işte. Yani burada başka bir adı var da şu an İspanyolca. Evet, onu denedim mesela. Böyle, işte, sarımsaklı, şaraplı, işte, çok güzel bir sosun içerisinde pişirmişlerdi ve, hani, onu
Onlar çok başarılı bence bu arada. Sever misin? Evet, mükemmel. Evet. evet, ben de yapıyordum hatta onu Portekiz'deyken.